Non eee, musti mandi dulu, udah gitu dibedakin nih, bedaknya kagak rata nih ditaruh di muka, nih. Bedaknya masih masih ada di sebelah kiri sebelah kanan, masih nempel-nempel ya, kan? Udah gitu langsung duduk depan TV, tuh. Duduk depan TV, tiba-tiba didatangin makanan, sambil makan deh depan TV tuh, set, habis udah makan depan TV, malam-malam deh langsung dibilang, "Udah, udah harus belajar". Pas pengen belajar langsung mulai tuh intro dari acara Opera Van Java. <laughs> Itu tuh yang bikin banyak banget kangen dari acara TV yang udah nggak bisa kudapetin lagi di jaman sekarang. Dan aku ngerasa kayaknya anak-anak akupun nggak akan bisa ngerasain juga nih, keseruan dari nonton TV yang memiliki acara sangat beragam, gitu.
<chuckles> Belepotan. <chuckles> Iya iya. Heeh. Mhm. Waduh. Wah. Oh. Kenapa tuh, Kak? Oh, bisa, gitu?
Iya. Karena kan sekarang ini anak-anak ya udah enggak ada lagi tuh acara-acara TV yang memang disajikan secara bebas, gitu ya. Jadi anak-anak tuh lebih banyak nontonnya dari plat dari, eee, kanal-kanal yang ada di sosial media, kanal-kanal yang ada di internet atau dunia maya dan git dan akhirnya anak-anakku tuh enggak tahu gimana keseruannya kita duduk depan TV dan televisi itu akan menyajikan semua tontonan yang bisa ditonton oleh anak-anak. Salah satunya nih, yang menurutku tuh bikin aku tuh jadi lebih pinter adalah ketika aku nonton Laptop Si Unyil. Dan kayaknya tuh anak-anak sekarang nggak bakalan dapat lagi tuh, dimana bermain terus juga bisa belajar. Jadi, iya. Mhm?
Kenapa? Heeh. Oh. Betul. Hmm. Handphone. Youtube. Hmm. Oke oke. Mhm. Oh, gitu. Apa, tuh? Oh, iya, betul. Iya iya. Heeh. Setuju sih, Kak. Eh, tapi ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong dari semua acara yang Kakak sebutin nih, itu paling favoritnya tuh yang mana tuh, kira-kira? Mhm.
Kalau favorit, ya? Paling favorit banget yang sampai hari ini pun kalau aku nonton kayaknya berasa kayak anak-anak lagi tuh, nonton Spongebob. Soalnya Spongebob ini kan sering banget tuh cuma diputer-puter ulang aja tuh. Episode-nya ya ulang-ulang aja, ulang-ulang aja tapi menurutku masih menarik. Tapi yang menurutku paling memorable juga ada selain Spongebob, kalau yang paling memorable itu adalah film series-nya Mr. Bean.
Iya. Oh, kenapa? Mhm. Iya iya. Betul. Heeh. Oh. Apa, tuh? Apa, tuh?

Iya, jadi dia biasanya tuh, e dia dia tuh langsung ngasih, eee, gadget-nya ke aku, terus habis itu, aku klik videonya, nanti ha videonya habis, kalau dia langsung otomatis untuk pindah next dia akan tetap nonton tapi kalau berhenti, itu biasanya dia akan taruh lagi handphone-nya, "tolong pilihin lagi" entah mungkin itu dibalikin nonton film yang pertama, atau mungkin cari lagi film yang lain. Karena dia menurut dia, orang tuanya tuh jauh lebih oke deh, kalau punya selera daripada dia gitu. <laughs>
Oh. Mhm. Mhm. Heeh. Oh begitu, oh. Mhm. E Oh gitu, eh tapi Kak ngomong-ngomong nih Kak nih, eee, rasanya apa nih, kan dulu kan Kakak juga ditemenin sama papanya ya waktu nonton Mr. Bean gitu, itu, mmm, bedanya gimana nih Kak, dulu kan Kakak sebagai anak nih, sekarang sebagai, e orangtua nih, apa nih yang mau bisa Kakak simpulin?
Iya. Kalo be Ya. Yang jadi beda ya, bedanya ya, bedanya itu adalah, ketika waktu itu kalau nonton sama papaku, papaku tuh di tengah-tengah nonton bisa loh tiba-tiba, "nih nak kalau ini tuh begini, ini tuh nanti begini. Kalau kamu ngelakuin A nanti jadi B, kalau kamu ngelakuin C jadinya D" gitu loh. Tapi kalau kalau di di anakku, aku bebasin dia nonton, aku bebasin dia untuk menerjemahkan sendiri, ketika dia melakukannya aku baru kasih tahu ini salah, ini benar. Jadi aku, ingin otaknya untuk bisa memproses dulu nih setiap informasi yang ada diproses sendiri dulu, baru kemudian, aku ajarkan, aku arahkan. Karena menurutku ya, sebenarnya, manusia itu jangan diajarin langsung dari 0 tapi biarkan mereka memproses, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan sendiri, informasi yang bagus seperti apa, gitu.
Heeh. Heeh. Oke. Oh langsung ya. Oh. Mhm. Betul. Oh. Biar dia ada usahanya gitu ya Kak ya.
Betul, jadi enggak males, akhirnya otaknya bisa kepakai. <laughs>
Mmm. Mhm. Heeh. Tapi tapi rasanya gimana Kak, pas waktu nemenin anak itu, eee, jadi keinget lagi nggak waktu, wah dulu gue kecil gitu?
Rasa Iya, iya iya iya sangat jadi jadi ingat ya, jadi ingat, dan akhirnya, aku pengen menurunkan itu, gitu loh. Itu tradisi yang di keluargaku selalu ada yaitu, kami membiasakan diri dengan menonton film di bioskop sebulan sekali, dan akhirnya aku lakukan itu ke anak aku jadi setiap sebulan sekali, aku akan ajak dia untuk nonton untuk jalan dia bisa belajar juga dari apapun yang dia lihat, itu.
Mmm. Mmm. Oh. Oke oke keren. Oke, waduh, luar biasa nih ya, <chuckles> hanya dari cerita TV aja be e banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya Kak ya.
Betul, karena tempatnya televisi yang sebenar-benarnya adalah memberikan informasi dan edukasi bukan kepada masyarakat?
Ya ya, betul betul, setuju sih, betul. Jadi tergantung dari siapa yang nerimanya, dan bagaimana kita memprosesnya seperti itu ya Kak ya?